Eee, biraz zorlayıcı olabiliyordu. Hani, henüz süreç olarak ona alışkın ha hazır mıydım değil miydim bilmiyordum doğrusu. E, ama çok istediğim bir şeydi aslında yapmak istediğim, işte, ııı, tesadüfen şansıma o okuduğum okulda da bir kadro açıldı. Eee, genelde gerçekten Türkiye'de böyle Gerçekten çok zordur. Aynen öyle, çok zordur.
A, bu harika, evet. Pek, böyle bulunmaz bir şans, ııı, yani, yok insanlar çabalarlar, eee, öğretim görevlileri ile farklı, eee, güzel ilişkiler kurmak isterler falan.
Hı hı. Evet. Hı hı. Biraz şanslı olduğuma da inanıyorum gerçekten bu noktada. Çünkü hani, eee, böyle, istenmeyen şeyler de yaşanabiliyor. Hani, kadro mesela şahsa özel açılıyor ve onlar yerleştiriliyor falan. Benim sanki hocalarla, böyle, bire bir kurduğum bu iletişimin meyvesini yedim gibi geliyor. Çok fazla göz önündeydim çünkü. E, okulun adı da tabii göz önüne çıktı. İşte, çeşitli uluslararası, eee, dergilerde yüksek lisans aşamasında m makalelerim yayınlandığı için aslında sadece hocaların değil, tabii, rektöre de gitmiş oluyor bu bilgi. E, buna bağlı olarak da belki kadro açılmış olabilir. Eee, bu noktada biraz, eee, hem şans aslında hem de ö ön planda olmanın vermiş olduğu bir avantajı yaşadım diyebilirim. Emm.
Öyle mi? Hımm. İnsanların kendi şansını yarattığına inanıyor musun, bu noktada? Hani çünkü, eee, gerçekten standardın üzerinde bir emekten bahsediyorsun, eee, ve, eee, bu emeğinin karşılığını da almak ister bir pozisyonda olmuşsun. Hani, bu, ııı, arzunu da bir şekilde belli etmişsin. Hani, belki, eee, karşı taraf da, eee, kaybetmemek için seni, eee, böyle bir, eee, pozisyonu oluşturmuş da olabilir. Hani, bu noktada, eee, sadece şanslı mıydın acaba yoksa, eee, sen bu şansı yaratmak için çabaladın mı?
Hı hı. Evet. Tabii, mutlaka. Hı hı. Evet.